Iya, berarti lebih ke ini ya, menjaga pikiran untuk, eee, tetap positif ya, supaya, eee, apa yang kita lakukan juga tetap berjalan dengan lancar ya, seperti itu ya, oke. Nah aku pengen nanya sedikit, cerita dong, Kak, tentang eee, e e setelah Kakak ke dokter psikolog itu, atur iya, psikolog itu. Apa sih motivasi yang a Kakak terima, dan apakah itu, eee, ber apa ya, berpengaruh terhadap kehidupan Kakak?
Iya begitulah, Kak. Oke, soal dari psikologinya ini, memang beliau itu kayak selalu memotivasi gitu, kayak, "Ya udah, ini hal yang memang harus diterima, coba deh" sampai ditulis, memang capslock ya, Kak, jadi kayak chat-an gitu sih, lebih ke konsul online gitu. Jadi kata-kata beliau itu lebih di capslock-in gitu. Jadi lebih kayak, "Kamu tuh harus sadar!" gitu.
Mhm. Ya. Mhm mhm. Betul. Oh, iya iya iya iya. Mhm. Iya. Leh lebih menekankan ya. <chuckles> Ke
Iya, "Kamu ini mampu gitu, sebenarnya," karena kan, eee, aku cerita sebelum-sebelumnya juga aku merasakan hal yang begitu
Mhm mhm. Iya.
Kayak mengubah gitu, menurunkan semangat aku, tapi ternyata aku bisa juga gitu kan. Jadi dari situ, ya udah deh, eee, aku terima aja gitu kan, apa yang memang, eee, garis hidup aku tuh seperti apa gitu, naik turunnya. Dari situ, baru deh aku coba kayak kan disuruh taping juga ya, Kak. Jadi taping itu kayak semacam afirmasi positif lah. Jadi kayak ditap, eee, 3 kali, ke bagian-bagian tertentu di titik-titik tubuh kita gitu ya, Kak. Terus kayak misalnya ke pundak gitu, kayak, eee, aku bahagia aku bahagia aku bahagia, terus gitu. Terus kayak aku pasti bisa gitu, aku pasti bisa aku pasti bisa, terus kayak, ayo gitu, eee, kamu pasti bisa, eee, merasakan bangkit lagi gitu, setelah melalui hal yang memang sulit dalam hidup kamu, terus kayak maafkan gitu. Terus memang sih, kalau misalnya kita ya, Kak, ada memang yang membuat aku tuh terbuka juga.
Mhm mhm mhm. Iya iya. <chuckles> Iya iya. Mhm. Mhm mhm mhm. Ya. Oh, iya iya. Mhm. Oh, iya iya. Mhm mhm. Mhm. Iya iya, mhm.